Eee, ya, ben biraz önce kendimden bahsederek, hani, söyleyeyim. Yani benim çocukluğumdan beri ailede bir kere bu çok önemliydi, yani, eee, bir kere dışarıda yeme kültürünün bu kadar yayılmadığı zamanlarda, bir de böyle yemeği alıp, hani, televizyonun önünde, değil mi, bilgisayarın önünde falan tek tabaktan yeme olayı <chuckles> ve bunlar yayılmadan önce, hani, aile içinde biz yani ailemle, işte, dışarıda yemeyi ben çok küçükken hafta sonu çıkardık mesela. Hani, eee, hafta içi de bö e hafta sonu da mesela yine evde de, böyle, mutlaka bir ağırlama olurdu, bir şey olurdu. Sofraya beraber oturma, eee, yani gelenimiz gidenimiz ailede, eee, orada da çok olurdu şeyde, hani, bir yemeğe falan annem çok davet ederdi. Anneanne, babaanne şeyinde de yani o seviyelerde de bu işler çoktu bizde. Son ben de bunu böyle devam ettirdim aslında <giggles> hayatımda o yemek, eee, sofrasında buluşmayı.
Hı. Evet. <chuckles> Değil mi? Evet. Evet. Ne güzel. Anladım. Doğru, anladım.